Beh, moi, j'ai suivi, heu, ma compagne pour être un gentil partenaire
D'accord. <chuckles>
et heu, dans toutes ses envies de Yoga, de Tantra, de visite du Gange, heu, et cetera. Heu, et, heu, ensuite, heu, on a pu aller en Thaïlande, heu, où on a, heu, fait du surf, heu, qui, moi, m'a fait du bien, d'être reconnecté, heu, avec la nature.
Ouais, d'accord, je vois, ça, c'est sympa.
Et enfin, on est arrivé au Cambodge et heu, et du coup, moi, au Cambodge et ben, heu, j'y suis resté.
OK. D'accord, combien de temps tu es resté?
Heu, moi, j'y suis resté 13 ans.
13 ans, ah oui, c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait là-bas, du coup?
Eh bien, heu, je suis, heu, donc, du coup, je suis devenu professeur d'anglais, au départ et j beh, c'était le plan B, hein, moi je suis quelqu'un de prévoyant, donc, heu, j'avais prévu, heu, que, heu, c beh, au bout d'un moment, heu, les ressources de départ, heu, allaient forcément s'amenui s s'amoindrir et qu'il aurait fallu retourner au travail, donc c'est ce que j'ai fait. Et heu, ensuite, heu, j'ai fondé ma propre école, heu, d'anglais, qui a duré plus de 10 ans et qui qui marche encore, mais sans moi, puisque je l'ai revendue
Ah, tu as pu réaliser ça, c'est. <laughs> Oui, c'était sûr. OK. Ah ouais? OK, mais c'était un problème de de faire ça?
et heu, je viens de rentrer en France. Incroyable! Ah si! Il faut me croire, c'est la vérité. <laughs>
Heu non mais, <chuckles> bien sûr, <chuckles> c'était juste, heu, assez surprenant quoi, c'est pas c'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. Heu, comment, du coup, tu as fait pour créer ta propre école, heu, d'anglais? Qu'est-ce que ça t'a coûté, heu? Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti?